तो क्या हो रहा है ना कि मैं अ, काफ़ी समय से अपने जो हैं, एक्स को सोशल मीडिया पर देख कर अ, बार-बार मतलब होता है ना कि अ, मतलब अ, टूटा हुआ महसूस अ, करती हूँ। कभी उनकी न्यू मतलब फ़ोटोज़ या उनकी स्टोरीज़ या कभी उनकी अ, दोस्तों के साथ अ,‌ दिख जाना सोशल मीडिया में, ये सब मुझे ना मतलब अ, भीतर से कहीं न कहीं अ, बहुत ज़्यादा अ, हिला देती है। आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्पटी फ़ील करवाती है और अ, मैं जानती हूँ कि अ, ब्रेकअप हो चुका है, पर अ, उन्हें ऑनलाइन मर अ, मतलब बोल सकते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अ, सारी जो है अ, हीलिंग जो है, फिर से अ, पीछे चली गई हो। जहाँ भी मैं मूव ऑन हो के थोड़ा-सा भी मैं आगे पहुँचने की कोशिश करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें या फ़ोटोज़ या ये सारी स्टोरीज़ देख के कहीं न कहीं मैं अ, दोबारा से वही सारी मेमोरीज़ जो है, मेरे दिमाग में आ जाते हैं और अ, कभी दुख होता है और कभी-कभी अ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि अ, मतलब और कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि कभी-कभार जेलेसी भी फ़ील होता है और कभी अ, कभी बस खालीपन महसूस होता है और मुझे लगता है, मैं अ, ये जानबूझकर खुद को हर्ट कर रही हूँ और उन्हें बार-बार मतलब चेक करके। लेकिन मैं पता नहीं क्यों रुक नहीं पाती हूँ, अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाती हूँ। इस हैबिट ने मेरे अ, मूड और मेरे रूटीन जो है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब असर डाला है और मेरी जो इमोशनल हेल्थ है अ, उसमें वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और जैसे मैं अ, कहीं स्टक हो गई हूँ या आगे बढ़ना चाहकर भी जो है, मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ। बहुत असहज महसूस कर रही हूँ और उसके बाद से ऐसा फ़ील होता है कि सारी चीज़ें जो हैं, वो रुक गई हैं, मतलब अब कुछ हो ही नहीं पाएगा या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कोई आईडिया समझ नहीं आता है। तो इस अ, चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ। आप बताना चाहेंगे कैसे निकलें?
जी। जी। जी। जी। <smacks lips> अ, मैं सबसे पहले तो आपकी क अ, मतलब समस्या सुनकर ही थोड़ा-सा अ, मैं बड़ा आपकी समस्या सुनी और मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा और अम, एक प्रकार से कहा जाए कि थोड़ा गंभीर है और आप कहीं न कहीं आप भी अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन चीज़ गलत हो तो गलत है सो हम उस पर बात करेंगे उस विषय पर। बाकी किसी भी निष्कर्ष पर मैं पहुँचू आपको कुछ सलाह दे सकूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा अगर आप सलाह मतलब इजाज़त दें तो? आप जी मुझे ये बताइए कि, जैसा आपने बताया कि आप उन्हें अपने एक्स को जो है देखती रहती हैं तो आप उन्हें किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पर उन्हें देखती हैं और कितनी बार देखती हैं? कब देखती हैं? तो उसके बारे में भी ज़रा आप मुझे बताएँ।
हाँ जी। जी, हाँ। हुँ, हुँ। जी, हाँ अगर अ, मैं आपको बोलूँ तो मोस्टली जो है आजकल तो लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं और इस वजह से मैं भी उनको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ही मतलब होता है न कि देखती हूँ। और सुबह उठते ही कभी उनकी स्टोरीज़ देख लेती हूँ और कभी रात को सोने से पहले उनका प्रोफ़ाइल जो है वो चेक कर लेती हूँ कभी अ, 2-3 दिन में कई बार मतलब होता है ना कि उनका ऑनलाइन स्टेटस जो है वो देख लेती हूँ व्हाट्सएप में कि ऑनलाइन है या नहीं है। है ना? ये जानते हुए भी कि अ, मतलब मुझे दर्द देता है ये सारी चीज़ें पर फ़िर भी हाँ मतलब होता है ना कि हाथ खुद ही फ़ोन उठा लेता है और जैसे बॉडी जो है 1 हैबिट बन चुकी है या आदत बन चुकी है। है ना? तो अ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ब कई बार मतलब मेरा उनको देखना या चेक करना रहता है।
जी। हाँ जी। जी। और कहीं न कहीं वो जो कनेक्शन है वो अचानक से तो नहीं छूटता है वो रह जाता है कहीं न कहीं किसी दिल के कोने में, मैं समझ सकता हूँ। अ आप मुझे ये भी बताइए कि उम, जब आप उन्हें देखती हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे और तो देखने के बाद आपके अंदर कैसी भावनाएँ आती हैं किस तरीके का थॉट आता है? क्या कोई उदासी, गुस्सा, जलन, बेचैनी या उम, 1 प्रकार से कहा जाए 1 चिड़चिड़ापन। या नफ़रत क्या आपको लगता है? वो उसके बारे में बताइए।
अ, जी, हाँ। अ, उनको देखने के बाद मतलब होता है ना, कि मेरे अंदर जो है मोस्टली अ, सैडनेस और जेलसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता है ऐसा लगता है कि मतलब वो जो है अ, कैसे आगे बढ़ गए हैं? और मैं मतलब होता है ना कि यहीं अटकी हुई हूँ यहीं पर हूँ यहाँ से आगे नहीं जा पा रही हूँ। और कभी गुस्सा भी आता है अ, कि अ, उन्होंने इतनी जल्दी कैसे मूव-ऑन कॉट कर लिया और कैसे भूल गए वो सारी चीज़ें या जो सारी मेमोरी थी। वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे हो पाता है और उम, कई बार गिल्ट भी होता है अगर मैं सच बोलूँ आपको तो मैं अ, ख़ुद ही ख़ुद को मतलब होता है ना कि अ, चोट पहुँचाती रहती हूँ हर्ट रहती हूँ और हर्ट करती रहती हूँ कि एक तरह का इमोशनल आप बोल सकती हैं ये बहुत ही बड़ा रोलर-कोस्टर जो है वो बन जाता है। जो पूरे दिन का मूड जो है मेरा बिगाड़ देता है। अगर मैंने अ, मतलब याद कर लिया या उनको देख लिया कि इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए और मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है क्या प्यार जो है खाली मेरे तरफ़ से था? तो इसकी वज़ह से जो है आप बोल सकते हैं कि हर रोज़ एक इमोशनल रोलर-कोस्टर से मुझे ये गुज़रना पड़ता है।
जी। जी। जी। जी। जी अम, हाँ, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को और आपके दुःख-तकलीफ़ को, और कहीं न कहीं उस रोलर कोस्टर प्रॉब्लम को कि वो अचानक से आपके अंदर कुछ न कुछ बदल देता होगा। तो आप मुझे ज़रा ये भी बताइए कि, जब आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आप इतना सब कुछ घट रहा है, तो क्या आपने इससे पहले इसके लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, मतलब अनफॉलो किया हो या म्यूट कर दिया हो चैट्स वगैरह को या ब्लॉक कर दिया हो? अगर किया है तो उसका असर क्या हुआ है आप पर, उसके बारे में भी बताइए।
हुँ, हुँ। अ, जी हाँ कहीं बार मैंने अ, कोशिशें की हैं अ, बहुत सारी और 1-2 बार उन्हें म्यूट भी किया था। अ, पर फिर मतलब होता है न कि अ, जब भी मैं ऐसा करती हूँ, तो जो क्यूरियोसिटी है, इतनी बढ़ जाती थी, कि मैं दोबारा उनका प्रोफाइल सर्च कर लेती थी और मतलब देखना स्टार्ट करती थी। अ, मतलब होता है न कि कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि अ, कंट्रोल नहीं हो पाता था, उनको अनफॉलो करने की हिम्मत जो है अ अ, मतलब अ, नहीं हुई अभी तक भी। अ, ब्लॉक करना मतलब होता है न कि एक्सट्रीम लगने लगता है अ, कहीं बार, और जैसे मैं खुद को ही मतलब होता है न कि अ, कमज़ोर साबित कर रही हूँ। ऐसा फ़ील होता है कि अ, इस समस्या से अ, मतलब होता है न कि भागने की भी कोशिश करो, तो भी मतलब कहीं न कहीं खींच के मुझे वहीं पहुँचा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो भी बिल्कुल काम अ, नहीं कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली अ, कोई भी कदम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है, इंस्टेंट के लिए हो जाता है पर अ, बोल सकते हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन या हफ़्ते दिन में दोबारा से मतलब वही, वही पड़ाव में पहुँच जाती हूँ।
जी। जी। हाँ म, जी, जी, जी, जी। तो वो कहीं न कहीं वो जो अ, आपकी भावनाएँ हैं, वो अभी बाहर निकल नहीं पाई हैं, कहीं न कहीं उनमें जकड़े हुए हैं आप। तो आप मुझे ज़रा ये भी बताइए, क्या आप अभी भी उनसे सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं अ, मतलब अम, या म्यूचुअल दोस्त के थ्रू या आपके दोष होकर भी या किसी ग्रुप सर्कल में, आपसे जुड़े हुए हैं? और दूसरा मुझे ये भी बताइए, क्या आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती हैं या नहीं चाहती? उसके बारे में भी ज़रा आप बताएँ।
अ, जी। हाँ, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनकी स्टोरीज़ में वो दिखाई देते हैं उनके और मेरे जो म्यूचुअल दोस्त हैं। और अ, बहुत सारे अ, मतलब 1-2 बहुत सारे तो नहीं 1-2 ग्रुप चैट्स भी हैं जहाँ कभी-कभी उनके बारे में अ, बात आ जाती है। अ, और डायरेक्ट अ, संपर्क तो नहीं है पर मतलब होता है ना कि इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है अभी भी अ, बना हुआ है और शायद यही चीज़ भी है जो है, हीलिंग को अ, मेरे हीलिंग को जो है, वो अ, स्लो कर रही है। और ऐसे ये मतलब होता है ना कि किसी दोस्त ने फ़ोटोज़ अ, डाल डाल दिया। अ, या किसी ने कुछ स्टोरी अ, डाल दी तो उनकी वज़ह से जो है मेरी जो सारी मेमोरीज़ या वो जो मोमेंट जो है जब दोबारा से मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं तो बिल्कुल हाँ, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स और म्यूचुअल दोस्त जो हैं उनकी वज़ह से होता है। और अगर मैं अ, अपने दिल के अंदर एक बहुत गहरी और ईमानदारी बात से अगर मैं बोलूँ तो दर्द भी होता है, चोट भी लगती है लेकिन फिर भी दिल ने एक एक मतलब होता नहीं कोने में चाहत अ, बनी हुई है कि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल भावना यही होती है कि दर्द और चाहत साथ-साथ ही चलते हैं कहीं न कहीं। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है शायद किसी को मतलब होता है कि ऐसा करना। पर अ, समझ नहीं आता कि मैं उनको वापस चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, अगर मैं वापस चाहती हूँ उनको अ, तो मतलब होता है ना कि कहीं न कहीं उनके लिए एक अ, घृणा या आप बोल सकती हैं कि एक अ, कहीं न कहीं वो भी है घृणा तो नहीं बोल सकती, दुःख भी है। अ, पर मतलब होता है ना कि उससे आगे भी बढ़ नहीं पा रही हूँ तो, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा मेरा मतलब अ, जर्नी है ये मेरा वो है तो मुझे नहीं पता कि मैं उनको चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ।
जी। जी। जी। जी। जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। तो ये है कंडीशन। मुझे लगता है कि अगर जो रिश्ते में एक बार दरार पड़ गई तो पड़ गई। है ना? तो वो फिर वो उस तरीके से फिर काम हो नहीं पाता है वो रिश्ते उस तरीके से चल नहीं पाते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर आप उन्हें अपने ज़िंदगी में नहीं चाहती हैं अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप कन्फ्यूज ना रहें मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जब इतना सब कुछ हो चुका है, वो जा चुके हैं आपने भी अपने रास्ते बदल लिए हैं। तो मुरी मुझे लगता है कि आप अपना रास्ता लें अपनी दुनिया बनाएँ उन्हें अपनी दुनिया में जीने दें। दूसरी बात ये है कि जब कोई इंसान जा चुका है तो वो वापस कैसे आएगा? तो कहीं न कहीं आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए और ये माइंडसेट बनाना चाहिए। है ना? तो उससे हो सकता है कि आप मैं ये नहीं कहता आप अनफ़ॉलो कर दीजिए बट आप ये दिमाग में रखिए कि जो चीज़ें मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग पर नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात अपने अपने आपके अंदर जो थोड़े-से व्यावहारिक बदलाव लाइए आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ नए आपके जीवन के कुछ और शौक होंगे आपको लिखना पसंद होगा, आपको सिंगिंग पसंद होगी आपको मूवीज़ देखना पसंद होगा। वो अपने जीवन में जोड़िए ताकि आप कहीं न कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व हो और आपको इतना दुःख ना हो। और कहीं न कहीं अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो आप अपनी भावना लिख सकते हैं, अपनी भावना को सहेज सकते हैं मतलब अ, लिखकर कहीं न कहीं एक्सेप्ट करके कि यही है अब मेरी ज़िंदगी यह यही है उनके साथ दूर होना। अम, पर हम ये भी मानते हैं कि यार किसकी मोहबत मुकम्मल हुई है, तो ये भी कहीं न कहीं आपको अ, माइंडसेट आपको तैयार करता है। और किसी भरोसेमंद से आप बात कीजिए जैसा आप फील करती हैं। किसी को बताइए क्या दिक्कत हो रही है क्या महसूस कर रही हैं उससे क्या होता है आपका दिल हल्का होगा और आप थोड़ा-सा सुकून की नींद ले पाएँगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा-सा समर्थन ढूँढ़िए। ऐसे 2 दोस्त ढूँढ़िए जिनसे आप बैठकर खुलकर बात कर सकते हो, जो आपकी बात समझते हो, जो आपको थोड़ा-सा <clears throat> या आश्वासन देते हो, आपकी फैमिली के साथ वक़्त बिताइए।
हाँ जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, जी। हाँ, जी। जी। हुँ, हुँ।
है ना? जिनके साथ आप उम, ज़रूरत पड़ने पर बात कर सकती हो या प्रोफ़ेशनल रूप से बात कर सकती हो जो आपको थोड़ा-सा हेल्प करें। ये भी आप कर सकते हैं आप अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है सुबह आप उठकर योगा, प्राणायाम, ध्यान वगैरह करें आप जिम जा सकती हैं, उससे क्या होता है थोड़ा-सा आपके रूटीन में बदलाव होता है और कहीं न कहीं आपको रात को सुकून की नींद मिलती है आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं, आप अपने काम खोज सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, थोड़ा-सा इन्वॉल्व होंगे, दूसरी चीज़ों में एंगेज होंगे तो दूसरी चीज़ों पर आपके एक्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं आएँगे और मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा राहत मिलेगी राहत मिलेगी। जी।
हाँ, जी। जी। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करके ऐसा लगा कि मेरे इमोशन्स जो है फाइनली किसी ने समझे। और अगर अ, भविष्य में भी फिर ऐसा लूप आए तो मैं बिल्कुल आपसे दुबारा बात करना चाहूँगी। ध धन्यवाद।
जी, जी, जी। मैं तो यही कहता हूँ, मैं हूँ ना, आप अम, अ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आपसे बात करने का और अप आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा। अ, गुड नाइट शुभरात्रि, शुक्रिया, धन्यवाद।